Скажи, пожалуйста, а как бороться с пластиком в повседневной жизни?
О, ты знаешь, мне кажется, что, а, тема пластика в настоящем времени- это такая очень, а, важная тема. Э, и, если бы каждый человек, живущий на нашей планете, об этом задумывался, то, э, жить бы бал было бы проще и чище. Вот так вот.
Это, безусловно, правда, но вот с чего всё-таки можно начать? М, может быть, с каких-то маленьких шагов? Ведь, э, каждый человек это не государство, он не имеет большой власти, но имеет большое желание. Вот что делать?
Мгм. Да. Мгм. Ну, ты знаешь, э, я вот замечаю о том, что не каждый человек вообще имеет желание, да. А некоторые даже об этом никогда не задумывались. Я вот возьму в пример себя и свое окружение. А, я очень давно, уже очень много лет, э, сортирую мусор. Э, и да, вот, э, даже в своей стране, когда я раньше жила, я уже занималась сортировкой, как хотя это было не обязательно. Это было как вариант, да: хотите сортируйте, хотите нет. Я не знаю, конечно, как сейчас, может, уже и там в странах постсоветского союза тоже ввели такие вот, э, правила, да, обязательной сортировки. Не буду утверждать. Но вот в Европе, да, очень как бы это распространено- то, что люди, а, сортируют мусор. И ты знаешь, когда я переехала, это для меня было несложно. А, и, м, как бы мне не пришлось, вот, заново там себя чему то учить, переучивать. То есть первый шаг, как бороться с пластиком- это, ну, я думаю, что это сортировка. И нужно начинать, вот, с себя. То есть приучить себя для начала это делать.
Мгм. Классно. Мгм. Мгм. Да, конечно. Скажи, пожалуйста, а вот, что ещё можно сделать, кроме переработки? Вот, некоторые люди стараются, в принципе, покупать еду без упаковки пластиковой, например. Или, э, иметь постоянные контейнеры. Вот это для тебя реалистичный вариант?
Мгм. Да. Мгм. М, да, конечно, ты на самом деле права о том, что, э, если у человека есть желание минимизировать пластик, то, а, он должен вообще замечать вокруг себя, где всё-таки присутствует этот пластик, а на самом деле пластик присутствует просто везде. И, мне кажется, он нас просто окружает. Вот даже взять, ты правильно говоришь, какие-то продукты в магазине, да? Ам, н не все супермаркеты, не все магазины предлагают там альтернативу какой-то ЭКО-упаковке, да? Возможно, ЭКО-пластика, даже, возможно, какой-то упаковки из серии, э, картонных коробочек, да? А, вот. А, все как-то привыкли в каких-то пластиковых мешочках, в пластиковых пакетиках, пластиковых коробочках. Ну то есть пластик, э, везде. Э, и да. И, конечно же, я э, очень сложно одним днем, одним щелчком, а, избавиться, да, от пластика. Мне кажется, даже это невозможно. И вот, э, что там касаемо меня- а, я не могу сказать, что я прям полностью избавилась от пластика, потому что это не от меня зависящие обстоятельства.
М. Ну да. Мгм. Да. Понимаю, да. Мгм. Да. Мгм. Да, бывает, что еда уже в этой упаковке продается, да?
М, вот так вот. Мгм. Да, даже вот если там взять, а, еду, да, возможно, есть какая-то альтернатива купить не в пластиковом контейнере. Возможно, есть альтернатива прийти со своим каким-то, ам, мешочком из ткани, да? А, так, целенаправленно. Ну вот допустим: купить шампунь для волос. Ну, как я его куплю без пластика? Вот как? Пока что это еще не учли и не придумали. <chuckles>
Мгм. Мгм. Да. Ну, это правда. Мгм. Здесь, э, скорее, решать вопрос этот проще в отношении овощей и фруктов. А, вот. То есть, э, некоторые люди носят с собой такие маленькие пакетики как бы, м, из сеточки, например, и в них они взвешивают. Главная тут проблема, что их постоянно нужно с собой носить, ведь иногда ты забегаешь в магазин, э, как бы неожиданно или спонтанно, или забыла, и так далее. Вот, как этот вопрос решить, я вообще <chuckles> не представляю, что ты думаешь?
Мгм. Да. О да. Мгм. О, ну да, вот ты знаешь, то, что касаемо меня- я выработала для себя такую стратегию о том, что а, да, бывали такие случаи, когда я, вот, забывала там свою сумку дома с этими мешочками и О, это такая проблемка. А, да, назревает уже, когда ты там приходишь в магазин и думаешь: "Ой, ну забыла, что же делать?". Поэтому я для себя выработала такую стратегию: я раз в неделю езжу на закупку, а, и вот на протяжении недели я стараюсь не ходить в магазин вообще. И мне это облегчает жизнь. И вот, э, почему раз в неделю? Потому что я, вот, положила в машину все свои сумки, мешочки, а, и они у меня всегда лежат в машине. И я знаю о том, что я приеду в магазин на плановую свою закупку, возьму это всё с машины, а, дома приду потом, выгружу, и назад на следующий день буду куда-то ехать, верну это всё назад в свою машину. И буду ждать, э, того дня, когда на закупку. <chuckles>
Мгм. М. Понятно. Мгм. Классно. М, на самом деле, ты очень удобно придумала. Действительно, если есть автомобиль, то многие вещи можно хранить в багажнике. То это, наверное, выручает.
Да. Мгм.
А, скажи, пожалуйста, а вот что ты делаешь в плане, ну, распространения своих идей? Вот ты говорила уже, что многие люди вообще не представляют, что это важно. А, стараешься ли ты кому-то что-то, а, доносить, объяснять, или это, может быть, тебе кажется навязчивым?
Да. Мгм. О да, ты знаешь, э, стараюсь, вот стараюсь. Иногда даже возникали такие, о, ну можно их даже сказать, ну не то чтобы прям спорные ситуации, но, м, ну как будто человек не слишком владеет вот информацией и он пытается меня переубедить, да вот в том, что пластик все-таки в наше время- это такой опасный компонент, э, который, ну он везде. Вот даже сейчас уже на протяжении многих лет, э, все, м, вот, э, компании, которые выпускают напитки в пластиковых бутылках, они уже крышечку эту прикрепили к горлышку, да, чтобы она никуда не девалась, потому что очень часто эти крышечки валяются где-то на пляже, на улице, в лесу, э. И, казалось бы, да, ну маленькая крышечка- ну и что страшного? А ну вот так вот каждый там по этой крышечке где-то на улице оставит, где-то в лесу, на пляже- и это же ну будет глобальная катастрофа.
Мгм. Мгм. О да. Конечно, да, и, наверное, она уже даже начинается в каком-то смысле.
Да, действительно, поэтом
И вот ка когда ты, э, говоришь такие вещи людям, тебя слушают? У тебя есть примеры, какие-то успешные случаи, когда получилось чье-то мнение изменить?
Ну это только мои дети. Вот это первый такой успех. Да. Э, потому что все-таки, знаешь, вот дети они, э, прислушиваются вот к старшим, особенно если это твой родитель, когда родитель приводит какие-то примеры, аргументы, рассказывает истории, почему же все-таки нужно правильно утилизировать мусор, да там сортировать, почему э, не нужно, когда ты там идешь по улице, выбросить где-то там ту же самую там крышечку либо бумажечку из конфеты, э, ну просто так на улице, да. М, почему вот такими вот историями детям откладывается в их голове, что, э, так делать не нужно и к что это может за собой повлечь.
Уже хорошо. Мгм. Мгм. Да. Мгм. И какие привычки уже выработали твои дети? Можешь поделиться?
Во так. Мгм. Да, конечно, ну, так как я уже ранее говорила о том, что я сортировала мусор, сейчас мои дети тоже принимают участие в этом. Даже вот это не только касаемо пластика, это и, э, бумага, вот картон, да, и стекло, и пищевой мусор, Э, и вот мои дети уже знают о том, что какой тип мусора в какой, э, мусорный бак нужно выбросить. И для них это прям такая игра, возможно, да, они бегут, и У меня вот 2 детей, и у каждого там, у кого-то там пакет с пластиком, у кого-то пакет с картоном, и уже ребенок знает в какой, э, мусорный бак, какого цвета ему нужно выбросить свой пакет. Ну, то есть для них это как взд в роли игры, но всё-таки с какой-то пользой для общества. Вот так.
Мгм. Да. Классно. Ага. Здорово. Мгм. Очень похоже на квест, на самом деле, и, э, здорово, что детям нравится это делать, что они не просто из-под палки как бы слушаются. М. Скажи, пожалуйста, а вот что ты думаешь о такой, а, идее, как апсайклинг, то есть когда, э, вещь не перерабатывают, а как бы дорабатывают? Ну, например, э, на старую одежду делают аппликацию, там, или из ведёрка от майонеза делают какую-то вазу, если ее обмотать, я не знаю, там, э, каким-то жгутом. Вот такие вещи тебя привлекают?
Мгм. Ну да. Мгм. Мгм. А ну, лично меня не сильно привлекают данные вещи, но опять же таки всё очень индивидуально, и есть люди, которые этим увлекаются, которые ценители вот данной такой отрасли, да. И ну это круто, что всё-таки, э, у людей есть возможно какое-то свое мнение, свое хобби, свое, вот, направление, да, э. Ну почему бы и нет, да, каждому свое- тут не поспоришь.
Мгм. Мгм. Ну да. А если, например вот, компания обувная выпускает линейку обуви и говорит, ну я помню такой случай, а, что, м, при ее производстве был использован ак океанический вот этот пластик, выловленный из океана. М, как ты считаешь, это просто какая-то уловка маркетинговая или стоит, э, брать эту обувь, и поддержит ли это мировой океан?
Мгм. Мгм. Ну океан это поддержит в любом случае, да, потому что на самом деле, э, наши водоёмы, вот океаны и моря, даже какие-то незначительные озёра, а, очень сильно загрязнены, очень сильно. И, м, замечает только тот человек, который, э, ну хотя бы немножко интересуется данной темой, да. Тот человек, которому вообще не интересна вот роль пластика, да, в повседневной жизни, он никогда не заметит даже проходя мимо какого-то водоёма, что там плавают, э, ну пакеты пластиковые, либо бутылки. Он даже не придаст этому никакого значения, а человек, у которого эта образ жизни его, да, то, что он там сортирует, он ухаживает за природой, он старается избавиться от пластика, то это как, э, ну такое знаешь, м, соринка в глазу, да, которую он сразу будет замечать.
Мгм. Мгм. Да. Ага. Понимаю. Скажи, пожалуйста, вот у тебя, у такой ответственной женщины, когда-нибудь опускались руки вот в этой сортировке мусора? Когда-нибудь тебе казалось, что это вообще, что-то вот ты делаешь, капля в море, и результата нет?
Мгм. Да, о, м, бывало иногда такое, что я чувствовала, что вот я- как капля в море, да, как ты говоришь, потому что я вижу, что в моём окружении, э, этого не делает, э, ну практически никто. Очень мало, я вот так вот скажу. Есть которые действительно, м, стараются минимизировать пластик, утилизировать его правильно. Э, да. Но когда ты понимаешь, что люди, э, ну, не задумываются об этом даже когда им приводишь какие то аргументы, когда им что-то вот пытаешься там рассказать, они всё равно вот стоят там на своем. Э, когда ты идешь выбрасывать мусор, да, у тебя стоит 2 контейнера рядом: там общий контейнер и рядом стоит там контейнер для пластика. Но ты же всё равно идешь выбрасывать мусор. Вот какая тебе разница, если ты выбросишь не в 1 контейнер, да, а в 2, но зато ты принесешь какую-то вот пользу для общества, для природы. Э, но это же несложно, это совсем несложно. А человеку вот сложно, да, там, поступиться какими-то своими принципами лишний раз, взять еще какой-то там, э, пакет и сложить этот пластик в отдельный пакет. Ну
Мгм. Да. Да. Мгм. Да-да-да. И что же ты делала, как ты справлялась вот с этим разочарованием, с этой досадой?
Не очень. Мгм. Никак, никак я с этим не справлялась, потому что, м, я себя успокаивала, подбадривала тем, что рано или поздно люди это осознают. И, м, то, что я как бы вношу вот такой вот вклад, да, возможно, это как капля в море, да, вот как ты говоришь, но это как гордость за то, что, да, я всё-таки забочусь о природе, я забочусь о своем окружающем мире. И рано или поздно всем, но это в голову, как бы, придет, и я думаю, что люди всё-таки начнут, э, это делать. Единственное, то что нужно об этом задумываться и, возможно, нужно больше делать какой-то огласки этому всему, да. Возможно, какие-то бигборды, возможно, какая-то реклама, а, возможно, даже штрафы такие, что, м, будут людей как-то, ну, не то, чтобы мотивировать, а заставлять вот делать <chuckles> правильно.
Мгм. Мгм. Да. Я тя понимаю, да. Какие-то общественные меры, безусловно, помогли бы в этом, чтобы ты, э, не одна боролась с пластиком, а чтобы это было что-то вот такое социальное.
Мгм. Да.
Слушай, спасибо большое, что поделилась своей историей. На самом деле она очень вдохновляет, и ты молодец. И пусть у тебя всё получается.
И тебе спасибо, мне тоже было очень интересно поделиться. До скорой встречи, пока!
Всего доброго. Пока-пока.